آه، اللي هو خلاص ما فيش حاجة هتعطَّلنا، حتّى لمّا م قُلت حتّى الكلمة لنَفْسي قُلت هاكُل منها عيش، فجات في بالي المطعم، فنزلت لقيت مطعم ال مكان للإيجار وبتاع، فقُلت لأ، ده الموضوع كُلّه ماشي والفلوس معايا تكفّي وتغطّي وبتاع ومش عارف وما حسبتش الحِسْبة أصلًا، أنا قعدت أحسِبها كده في دماغي آآ المحل إيجاره بكذا بتاع خلاص وزي الفُل.
ولا استشرت حد ولا راجعت حد تاخُد رأيه وتستشيره في الأمر؟ آآ أهلك مثلًا ترجع لهم، إيه رأيكم؟ أنا زهقت مثلًا من كذا، عايز أجرّب كذا، ما رجعتش لأي حد؟